Kak aku lagi bingung banget nih Kak, cara mengatasi iya, aku tuh bingung banget ya gimana caranya mengendalikan emosi aku gitu ya Kak, saat, eee, lagi ada konflik atau lagi berdebat sama suami. Tuh kan jadi aku tuh tipe, eee, orang yang kalau misalnya, kalau ada masalah, aku pengen masalah itu selesai saat itu juga gitu kan, tidak ditunda. Nah berbeda dengan suami yang kalau misalnya aku lagi berantem, lagi berdebat itu, dia itu selalu ada, eee, jeda dulu gitu kan, eee, dia pergi keluar dulu biasanya gitu kan.
Kenapa tuh Kak? Oh nggak nggak langsung diselesaiin gitu ya?
Iya, pergi keluar dulu atau misalnya dia mendinginkan kepala dulu gitu kan. Nya aku, eee, dari, sore eh nggak, misalnya siang, dia balik sore gitu kan. Nah aku tuh biasanya kalau lagi berantem sama dia, kalau misalnya di, langsung gitu kan, aku tipe yang, eee, susah berkata-kata meskipun aku lagi debat gitu kan, cuman, eee, itu aja gitu kan, nggak nggak terlalu dalam gitu kan, apa yang kusampaikan, tapi ketika misalnya dia udah pergi, baru tuh Kak aku kayak meluapkan semua emosi aku ya, aku, eee, spam chat ke dia gitu kan, bahkan biasanya pake iya, biasanya pake bahkan capslock ya Kak, yang semuanya kapital gitu kan. Nah aku semuanya tumpahin di sana gitu kan, karena aku kesel banget kan sama dia git tapi, eee, dipikir-pikir setelahnya aku juga, wah ini kalau terus-terusan kayak gini, aku bisa menyampaikan sesuatu yang menyakitkan gitu kan, hingga konfliknya tuh nggak akan beres gitu kan, Kak. Aku jadi takut menyaring gitu kan, nggak bisa menyaring apa yang aku sampaikan ketika emosi aku tuh meledak-ledak gitu. Nah kira-kira gimana ya Kak, biar aku tuh bisa mengelola emosinya gitu kan, bisa tenanglah gitu Kak ketika, mungkin suami menenangkan diri, aku juga bisa tenang, kira-kira Kakaknya ada ada saran nggak ya Kak?
Oh semuanya lewat chat. Oke, eee, mungkin sebelum aku ngasih saran, aku pengen, eee, apresiasi dulu. Eee, kenapa aku apresiasi? Karena Kakaknya udah nyadar bahwa, oh ini ada sesuatu yang, eee, kurang baik nih, ada sesuatu yang salah, di mana Kakak sadar bahwa, eee, Kakak perlu untuk mengontrol emosi Kakak ketika sedang berkonflik gitu kan. Apalagi, eee, situasinya itu adalah Kakak dan suami Kakak itu punya 2 cara mengelola konflik yang berbeda. Di mana Kakak maunya konfliknya diselesaikan di saat itu, di momen itu harus langsung selesai, sedangkan suaminya Kakak mungkin lebih memilih untuk, eee, apa namanya tuh, keluar dulu, pergi dulu gitu ya, mungkin kayak, mencari ketenangan dulu, baru habis itu mungkin dibahas lagi problemnya kayak gitu. Memang perbedaan ini kadang memang, eee, kalau nggak cocok satu sama lain memang agak ini ya, gitu, tapi dengan Kakak sudah ada niatan untuk memperbaiki itu sebenarnya itu udah langkah positif, gitu Kak. Nah mungkin sebelum aku mau ngasih saran nih Kak, aku pengen, eee, tahu dulu nih Kak, kan tadi kan Kakak bilang bahwa Kakak tuh, kalau misalnya suaminya udah pergi gitu kan, Kakak tuh sering ngespam, apa nam kirim chat gitu kan. Nyari chat gitu kan, bahkan dengan huruf-huruf besar, gitu kan. Nah aku pengen tahu, biasanya kalau Kakak ngirim-ngirim kayak gitu tuh, apakah masalahnya itu, mungkin mungkin awalnya masalahnya sepele ya, tapi apakah dengan dengan yang kayak gitu tuh masalahnya jadi makin besar atau situasinya jadi kayak gimana Kak, kalau Kakak kayak gitu?
Iya. Iya, bener Kak. Iya, bener banget. Iya. Ya, spam chat gitu kan. Mmm. Iya, bener banget. Iya, Kak. Jadi, malah merembet ya Kak, kalo misalnya aku kayak, eee, tidak bisa mengendalikan emosi aku, menuruti emosi aku dengan spam chat gitu kan, itu malah merembet ke mana-mana dan, eee, akhirnya, eee, masalahnya jadi pasti lebih besar ya, Kak, karena mungkin semua yang aku tumpahkan, eee, saat emosi itu, semuanya tertumpah sehingga ada mungkin kata-kata yang, menyakitkan gitu kan dari su eee, dari aku ke suami. Iya bener, jadi, eee, ketika pulang tuh biasanya bukannya beres gitu kan, malah kita, eee, masih diem-dieman gitu kan Kak, mungkin karena ada perkataan aku yang seperti itu ya Kak. Dan akhirnya kadang-kadang sih aku kayak menyesal gitu kan Kak, eee, "Kok aku kayak gitu ya?" Gitu kan, kalau misalnya aku lebih simpel gitu kan, mungkin aku lebih tenang gitu kan, suami juga pulangnya, eee, dengan tenang dan juga, eee, kita bisa mm menyelesaikan dengan kepala dingin, tadinya aku berpikir, eee, kalo misalnya aku menumpahkan emosi aku, suami aku tuh bakal ngerti apa yang aku rasakan gitu kan, padahal nggak seperti itu Kak.
Iya, malah jadi masalah baru ya. Oke, ya ya ya, aku mulai, eee, lumayan lebih ngerti nih dengan situasinya Kakak, kenapa akhirnya Kakak, eee, jadi ngerasa seperti ini, gitu. Eee, mungkin selanjutnya Kak, aku pengen tahu dulu nih. Eee, tadi kan Kakak ketika aku nyinggung soal, apa, ke eee, mungkin masalahnya awalnya je sepele, jadi lebih gede, terus Kakak kayaknya mengiyakan itu, berarti apakah memang sering juga terjadi, eee, pertengkaran akibat masalah-masalah yang sebenarnya kalau Kakak pikir-pikir lagi, ini sepele aja gitu, dan tidak terlalu, eee, penting kalau untuk dipermasalahkan gitu. Nah biasanya tuh, eee, seberapa sering Kak, hal-hal seperti ini terjadi gitu Kak?
Iya. Iya Kak, sering banget sih ya Kak. Eee, jadi sebenernya masalahnya sepele gitu kan dan bisa diselesaikan saat itu juga, sama mungkin komunikasinya jadi masalahnya sih di komunikasi ya Kak, jadi, eee, kalau, eee, aku itu tidak bisa mengerti suami, cara mengelo mengelola emosinya, jadi ketika suami itu keluar gitu kan, aku pikirannya udah negatif banget gitu kan, kayak, "Ah mungkin dia kayak lari dari masalahlah," gitu kan, mmm, "kenapa nggak mau diberesin?" Gitu kan, jadi, eee, memang sering banget Kak seperti itu, jadi polanya tuh berulang.
Oh, Kakaknya ber berprasangka pada akhirnya ya, kalo ketika dia malah keluar?
Iya, betul banget. Betul banget, gitu kan, aku takut, mmm, aku jadi abaikan, gitu Kak.
Oh, oke oke, aku mulai makin, makin ngerti nih Kak. Eee, oke aku mau ngasih saran ke Kakak, tapi mungkin sebelumnya aku punya 1 pertanyaan terakhir nih Kak. Eee, pernah nggak Kakak bahas sama suami soal perbedaan cara mengelola, eee, konflik ini, di mana kan ini perbedaannya lumayan, eee, beda banget ya ketika, ya Kakak maunya itu langsung, ya udah ini konfliknya apa, kita selesaiin di sini langsung git sedangkan suami itu lebih mungkin yang kayak, eee, menghindar dulu gitu, keluar dulu gitu, mungkin kayak nunggu suasananya mungkin tenang dulu, atau mungkin biar bisa berpikiran lebih jernih dulu gitu. Nah, pernah nggak Kak diobrolin sama suami soal ini?
Iya iya gimana Kak? Iya. Oke mungkin kalo misalnya, eee, ngobrol secara mendalam e gak pernah ya Kak tapi, kalo secara tersirat sih pernah. Kayak misalnya, eee, e suami tuh pernah bilang kayak, "Kalau misalnya kamu lebih tenang, aku akan lebih respect katanya ke kamu," seperti itu Kak. Jadi, eee, "Coba," eee, "kalau misalnya aku lagi," eee, "menjauh itu coba kamu diam dulu jangan sampai chat-chat, spam chat," gitu kan, "itu malah, akunya malah jadi makin kesel bukan," eee, "akunya bukan malah jadi introspeksi." Seperti itu sih Kak tapi untuk kei keinginan aku sendiri aku, eee, apa ya belum mengkomunikasikan ya Kak dan, memang itu tidak, komunikasinya tidak mendalam. Artinya dalam e tersirat aja gitu Kak, eee, nggak nggak pas e kita lagi misalnya deep talk, atau apa, nggak. Cuman tersirat aja sih Kak.
Oh oke oke. Nah, eee, sekarang aku udah lebih paham nih dengan situasinya Kakak, dan memang, eee, perbedaan inilah ya yang jadinya ngebikin Kakak tuh, eee, konfliknya tuh jadi malah tadi Kakak bilang tuh malah bisa jadi nambah gitu ketika misalnya nggak langsung diselesain gitu, oke aku paham nih dengan situasinya Kakak nih. Nah kalau aku boleh ngasih saran Kak, mungkin saran pertama yang aku bisa kasih ke Kakak adalah lebih ke introspeksi e diri sendiri ya gitu bahwa e perbedaan gaya atau cara menyelesaikan konflik itu mungkin tidak sama dengan tidak peduli. Jadi mungkin, eee, suaminya Kakak mungkin seperti yang infonya Kakak tadi juga bahwa ketika dia keluar sebenarnya itu dia pengen Kakak lebih tenang dulu gitu, jadi Kakak bisa mungkin lebih, eee, setelah Kakak mungkin tenang, eee, logika Kakak mungkin bisa lebih ngambil alih ketika ngebahas masalah yang sedang ingin dibahas gitu, mungkin dia ngerasa bahwa, ketika mungkin, eee, Kakak ngebahasnya masih dengan lebih mengandalkan, eee, pikiran emosional mungkin, eee, mungkin, solusi-solusi yang mungkin harusnya nampak jadi malah nggak nampak, gitu. Sehingga akhirnya dia memutuskan untuk mundur dulu karena mungkin dia khawatir juga bahwa kalau dia ngeladenin Kakak malah jadinya makin kemana-mana, jadi mungkin dia kayak mundur dulu dengan tujuan biarin Kakak tenang dulu gitu kan setelah Kakak bisa berpikir lebih jernih, nah baru tuh habis itu mungkin masuk untuk dibahas sehingga yang dicari itu adalah solusi dan jalan keluar gitu Kak. Jadi ini sebenarnya ya dua-duanya sebenarnya valid aja sih cuma caranya aja yang beda. Nah pernah nggak Kakak mungkin memikirkan hal-hal seperti itu Kak?
Iya benar banget. Iya. Ah, iya iya. Oh, iya iya. Ah, iya benar juga sih. Ah, iya benar benar. Wah iya sih Kak. Aku belum pernah ya Kak, eee, apa memikirkan e dari sudut pandang e suami gitu kan e gimana cara menyelesaikan masalah orang itu sebenarnya kan, beda-beda ya Kak tidak bisa e semuanya sejalan dengan aku yang harus, eee, selesai saat itu juga gitu kan. Ya benar banget sih Kak. Mungkin, aku harus kayak mengurangi serangan prasangka ya Kak, karena, eee, mungkin, selama ini aku, eee, terlalu menuruti gitu kan prasangka-prasangka aku tanpa, eee, apa ya tanpa me me eee, apa ya tuh namanya en mengabaikan gitu kan mengabaikan, eee, apa ya yang suami aku inginkan gitu ya Kak.
Betul Kak. Heeh. Mengabaikan, iya. Nah iya benar Kak, eee, mungkin, eee, selain itu yang bisa aku saran ke Kakak selanjutnya adalah, eee, mungkin Kakak perlu berkomunikasi dengan suami soal perbedaan ini Kak, karena kan tadi juga Kakak bilang Kakak belum terlalu berkomunikasi soal itu. Jadi perlu didulukan tuh, oke jadi ini 2 orang yang beda komuni gaya komunikasinya, beda di gaya berkonfliknya gitu, jadi Kakak dan suami itu mungkin harus bikin semacam kesepakatan gitu. Misalnya misalnya nih ya, setiap kali ada konflik boleh di-pause dulu mungkin gitu tapi nanti kalau balik harus dilanjut, misalnya seperti itu. Jadi kayak Kakak mentoleransi suami Kakak yang mungkin pingin coba keluar dulu, tapi dengan catatan begitu balik oke harus dibahas lagi. Jadi maksudnya bukan keluar terus balik dan nggak dibahas lagi, jadi benar-benar kesepakatan yang bisa, eee, mengayomi, eee, Kakak dan suami Kakak gitu. Jadi dua-duanya win solution gitu, kayak gitu. Itu, kira-kira gimana? Apakah itu sesuatu yang memungkinkan Kak ketika dianjurkan untuk berkomunikasi dan bikin kesepakatan kayak gitu Kak?
Ah, iya ya, benar sih. Ah iya iya, benar juga. Wah iya, benar juga sih. Iya ya. Iya, benar juga sih ya Kak, memang aku, eee, harusnya mengkomunikasikan ini ya Kak tentang apa yang aku inginkan gitu kan, sehingga mungkin nanti akan ada titik, eee, apa ya titik jalan keluarnya gitu ya Kak. Iya benar banget sih Kak, tadi juga aku udah, eee, apa ya namanya e ngerasa kalau wah saran Kakak itu benar-benar bagus banget ya Kak aku, eee, merasa sekarang merasa lebih baik lagi nih Kak, ngerasa wah berarti, eee, aku harus mengelola emosi aku dengan cara yang baik, dengan cara, eee, memikirkan sudut pandang suami juga. Wah makasih banget ya Kak. Iya, eee, nanti mungkin kalau misalnya aku ada, eee, masalah lagi ya Kak, Kakaknya bisa ya Kak mungkin ngasih saran gitu kan ke aku.
Betul Kak. Betul Kak. Iya Kak, se Oke Kak, aku siap kok Kak kapan pun misalnya Kakak butuh saran Kakak bisa hubungi aku, aku bersedia buat ngebantuin Kakak. Eee, semangat Kak ya semoga hubungannya dengan suami tetap langgeng, tetap lancar ke depannya ya Kak.
Oke amin. Makasih Kak, sampai jumpa.
Sampai jumpa juga Kak.